Allora, guarda, ehm, per me la musica ha avuto sempre un certo peso, ehm, sin da quando sono bambino. Ehm, ovviamente all'inizio, ehm, capisci bene che quando hai 6, 7 anni o comunque tutto il periodo delle scuole elementari è molto difficile ascoltare musica d'autore o musica con testi profondi, quindi tendenzialmente siccome è una fase felice della vita prima poi dell'adolescenza e del dell'età adulta, ehm, tendi ad ascoltare, o almeno io, tendevo ad ascoltare canzoni magari pop, hip hop, tormentoni, quindi, ehm, canzoni che in qualche modo, mhmm, ti tenevano su, ehm, dal punto di vista del del morale.
Chiaro. Mh-mh. Beh, eri già avanti, di solito i bambini ascoltan le sigle dei cartoni animati, quindi diciamo che eri già avanti.
Eh, <chuckles> ero sì già avanti, quelle le ascoltavo perché ovviamente da, ehm, se no sembro <chuckles> un bambino fuori fuori dalla norma, le ascoltavo, ci ascoltavo anche le sigle dei cartoni che rimanevano ovviamente impresse, però ovviamente avendo dei genitori cultori, no, di musica, ehm, ehm, anche all'inizio, anche da neofita, diciamo, mhmm, ascoltavo anche musica un po' più complessa, quindi non per forza le sigle dei cartoni o i semplici, ehm, tormentoni, che comunque erano una parte u una fetta molto importante della mia vita al de ai tempi perché ancora non hai assaporato diciamo il gusto amaro <chuckles> della crescita, ehm, e quindi diciamo diciamo delle delusioni, esa
<chuckles> Mh-mh. Certo. Delle delusioni, della disperazione, sì, sì, capisco.
Poi, quando arrivano pian piano cambia la playlist. Per fortuna ai tempi diciamo non è che si poteva fà la playlist, c'erano magari CD, MP3, poi crescendo, n sono arrivate son arrivati altre altre piattaforme anche streaming, quindi, ehm, <tsk> quando ero più piccolo, quindi fino a un po' alle medie diciamo, ehm, la musica mi aiutava nei momenti difficili, ehm, perché la ascoltavo nella mia stanza, ascoltavo, ehm, musica, mhmm, diciamo che in qualche modo mi rallegrava, no, quindi tendenzialmente musiche
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Senti, chi ascoltavi quando facevi le medie? Chi è che ti viene in mente?
C allora, ehm, <chuckles> a me viene in mente, ehm, mhmm, Fabri Fibra perché ai tempi sì, ai tempi diciamo s s s si portava molto ascoltare Fabri Fibra, ehm, ma non solo perché già alle medie avevo iniziato ad ascoltare Ed Sheeran, perché già era uscito Ed Sheeran e
Ah. Fabri Fibra, sì. Sì, sì. Okay. Ah. Okay. Beh comunque hai Fibra nell'armadio, <chuckles> lo scheletro nell'arma no vabbè penso che sai che penso che l'hip hop italiano un po', in generale, in quell'età, l'abbiano ascoltata in tanti?
Esatto. Esattamente. Mh-mh.

Guarda, ehm, il sogno è The Weeknd, però è da capire se riuscirò, ehm, ad andare l il prossimo anno. Ehm, e poi c'è Bruno Mars, che mi piace tantissimo anche se in Italia, mh, difficilmente arriva. Ci sono i Maroon Five, che molto spesso vanno in Toscana, ehm, per il festival del rock; quindi s mhmm, si potrebbe sicuramente fare. Ehm, ehm
Eh, chissà. Ti devi proporre come come sicurezza addetto a a qualcosa durante questi eventi, così ci vai gratis e te li vai a sentir tu <giggles>
Ma guarda esatto, questa è un'alternativa. L'altra alternativa potrebbe essere il fatto che sono giornalista, quindi magari potrei fare accreditare ed entrare <chuckles>
Ah allora scusa, appunto col tesserino vai, no. Eh però f
Si potrebbe fare, sì, so solo che non l'ho mai provato, però perché c'è sempre una prima volta sì, perché considera che l'ho preso quest'anno il tesserino, quindi, ehm, diciamo, mhmm, ho ne ho già usufruito per altro, per musei o altro, ehm, però secondo me è arrivato il momento di di farlo anche per questo così risparmio, una buona fetta di rispar
C'è sempre una prima volta. <chuckles> Mh-mh. Beh, puoi scrivere a qualche rivista di musica, per per vedere se son interessati all'articolo. Sai tante volte ti accreditano loro; quindi
Eh, assolutamente sì, si potrebbe cioè è una soluzione, potrebbe essere una soluzio ma me lo auguro anche io, sì.
Eh io te lo auguro. Senti senti e invece una musica che proprio non è nelle tue corde, c'è un genere che quando lo senti vorresti spaccare lo stereo di chi lo sta suonando?
Allora, una musica che è nelle mie corde, <exhales> allora, allora, mhmm, io, mhmm, non so perché, ma, ehm, <chuckles> diciamo, ehm, il genere del Volo non mi piace, la lirica.
Mh-mh. <chuckles> Eh. Ah, okay. Sì, la lirica fatta dal Volo, perché magari la lirica fatta da da Pavarotti, poteva piacere. <chuckles>
In parte. La lirica fatta dal Volo. Esatto, no, esatto. Diciamo c'è lirica e lirica. E anche perché ho assistito a spettacoli lirica, quindi l'ascolto. Ehm, quindi questo gene di musica e poi, ehm, penso il metal, il metal non mi piace, non mi piace per nulla.
Certo. Ah, okay, okay. Vabbè, non è nelle tue corde. Invece un bel concerto di Trap te l'andresti ascoltare?
Mhmm, no, no, no, no.